Trời ơi! Nói thiệt với bạn luôn á là khi một khi mà đã đam mê rồi á nha, thì cho dù là tiền bao nhiêu nè, thời gian như thế nào nè, hoặc là mệt như thế nào thì cũng, gọi là, bò lết ở ở tại sân để mà chơi luôn á.
Ôi, hay vậy ta! Vậy thì cái cơ nếu bạn nói là có một cái cơ duyên đưa bạn tới với cái bộ môn này, thì cơ duyên đó là gì vậy?
Thiệt sự. Ờ, ngày xưa á nha, là khi mà mình mới lên, a, thành phố học á bạn, thì lúc đó đâu có, ờ, cái môn nào mà mình chơi được đâu, chỉ có cái môn cầu lông này và vô tình á, có một cái người thầy, thì cái người thầy cũng là bạn của mình thôi, ờ, dẫn mình đi, gọi là, đi giao lưu, rồi đi chơi các kiểu. Đó, là cái kiểu này là men món rồi, quen với cái việc mà mình chơi, ừm, nó như thế nào rồi thành thử ra là mình bắt đầu, gọi là, ờ, tập dần quyết liệt cái sở thích này á bạn.
Mình hiểu. Ờ, hay nha! Nhưng mà cái thời gian đầu á là bạn tập là bạn có chuẩn bị gì hông hay là bạn chỉ đánh cho vui thôi, nên bạn hổng chuẩn bị kỹ cho lắm?
Ừm. Thực sự luôn cái thời gian đầu á là mình đánh cho vui thôi, kiểu như là mới mà, cho nên là cũng không có chuẩn bị gì. Vợt á thì mình
À! Đúng rồi. Không có đầu tư, đúng hông?
Đúng rồi, ban đầu á thì ra ngoài kia nè, mua cái vợt là đâu đó có mấy chục ngàn. <laughs> Xong rồi
Rồi, vợt cũng khá là bình thường hả bạn? <laughs>
Đúng, đúng, cái vợt mà mấy chục ngàn 1 cặp á chứ không phải là mấy chục ngàn 1 cái. <laughs> Thì đó, hồi đó mua mình nhớ ra còn kêu là, ừm, ừm, mà thấy cái bạn mình có 1 cái cây vợt à hà, mình còn hẳn có hẳn 2 cây luôn. <laughs>
Ôi trời ơi, mấy chục ngàn 1 cặp luôn hả? <laughs> Là nó quá bình thường luôn chứ không phải là khá bình thường. <laughs> Ừ đấy. 2 cây đánh đứt cây này thì còn cây kia, đúng không bạn? <laughs>
Đó là cũng Một cái khác ừ, rõ ràng đâu có vào suy nghĩ gì. Rồi cái đôi giày á nha, thì mình mang cái đôi giày mà, ờ, ừm, bata, cái đôi giày mà thể thao sneaker mà mình đi học á. Mình quánh cái đôi giày
À, s giày Thượng Đình này kia đồ, đúng hông bạn?

<laughs> Thú thật với bạn
<chuckles> Là tâm lý tâm lý thoải mái hơn hẳn, đánh hay hơn hẳn luôn. <laughs>
Ồ, thú thật với bạn luôn á là, ừm, mình tưởng đâu là v việc mà mình mua 1 đôi giày, 1 cái vợt xịn á, rồi mình quýnh hay hơn, nhưng mà thực ra là lúc ban đầu quýnh cũng dở như gì. <laughs>
Ôi chết! Vậy hết cái đổ thừa bạn ơi. <laughs>
Đúng rồi, <laughs> ban đầu thì kêu là tại vì cái giày cái vợt nó chứ, còn bây giờ ừm.
Ừ, ban đầu còn đổ thừa được chứ ờ, đổ thừa kiểu gì, <laughs> chết rồi. <laughs>
Nó vẫn dở như bình <laughs> cũng, gọi là, được cái
Ờ. Nhưng mà sau một cái đó, một thời gian chắc hẳn bạn cũng sẽ, gọi là, luyện tập nhiều hơn do bạn đam mê, bạn đánh nhiều hơn thì bạn cũng sẽ lên tay, đúng hông?
Ừm. Trời ơi, mình nhớ lúc đó á nha là mình, gọi là, kiểu, mua rồi mà cho nên phải, kiểu, để đánh, mất ăn mất ngủ. Ờ.
Ừm, chắc chắn rồi, giờ đâu bỏ được nữa, đầu tư rồi.
Là cái lúc đó mình nhớ hông lầm là nguyên 1 cái tuần luôn á, từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, thậm chí là thứ Bảy, à, cũng hông chịu nghỉ luôn. Là mình cứ đi, mỗi ngày mình đều tay.
Ôi, dữ vậy! Có nghĩa là quên thời gian thiệt luôn từ lúc đó luôn rồi hả bạn?
Thiệt, thiệt là lúc đó là, kiểu như là, mình tức á, <chuckles> là tại sao mấy đứa bạn mình cũng hay hơn mình. Đó, xong rồi cũng phải là, gọi là, tập luyện thường xuyên, tức là, ừm, về 2, 4, 6, á, thì mình sẽ đi.
<laughs> Mà mà mà mà cái tiền sân của bạn thì nó mắc hông ta?
Có chứ. Ừm, nên mình để kể kể cho, tức là 2, 4, 6, á nha, thì mình sẽ đi học thầy, thì thầy sẽ là dạy mình cái đó thôi.
Ừ. Ôi, có có đầu tư thầy luôn, rồi <laughs> OK. <laughs>
Đúng rồi, đi học chứ, ph phải như vậy thì mới, gọi là, nâng trình nhanh được, đó.
Chính xác.
Xong rồi là 3, 5, 7, á, thì mình đánh với tụi bạn của mình, à, <laughs> chia ra hết rồi, ừm.
Ờ. À, vậy là khi mà học thầy xong là chắc bạn cũng, gọi là, đánh cho bón hành cho người bạn của bạn rồi, đúng hông?

OK, ni có giày rồi, đúng hông? Có vợt rồi, thì cái tiếp theo đó là quần áo, đó.
Ờ, ờ, đúng rồi nha, hồi đó chắc hẳn là bạn chỉ bận được mấy bộ đồ thể dục, mấy cái quần này bình thể dục bình thường thôi, đúng hông? Đó.
<laughs> Cái cái hồi xưa mà mình đi quýnh, ơ, cầu lông mà lúc ban đầu á, thì, à, mình, à, nhớ là mình mang cái quần, cái quần mà quần ba sọc á, quần thể thao ba sọc.
À, đó, quần thể thao ba sọc, đúng rồi.
Ba sọc mà ba sọc, à, trắng á bạn, ba sọc trắng bên ngoài đó, đó, hai bên nó có ba sọc. Đó, rồi là cái áo đúng, đúng, đúng, đúng, cái áo thì là cái áo thể dục của trường mình, nó quê. <laughs>
Mình hiểu. Quần học sinh hay mặc đó. <laughs> Ờ, vậy là rất rất là cơ bản thôi. <laughs>
Đúng rồi, cái quần mà quần dài nữa chứ, nhìn vô sao nó quê. <laughs>
Mà di chuyển sao thoải mái được, đúng hông bạn?
Thì đó, trời ơi! Gi
Chắc phải xăn quần lên mới có thể đánh được thoải mái quá!
<laughs> Mang thì mang đôi giày Thượng Đình, cái quần thì cái cái quần thể thao mà quần dài, còn còn cầm cái vợt mấy chục ngàn một cặp nữa. Trời ơi, thiệt lúc đó luôn mình hông hiểu lý do tại sao mà mình có thể làm được điều đó luôn. <laughs> Nhưng mà phải có như vậy mới có ngày ngày hôm nay.
Mình hiểu, đấy, nhưng mà ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà, đúng hông bạn? Phải có cái bắt đầu đó bạn mới có thể đầu tư được nhiều hơn chứ.
Mà mà tính ra nha, mua một cái áo cái quần mà chính hãng đâu có mắc đâu bạn đâu có dễ đ đâu có rẻ đâu bạn.
Áo loại có cổ Polo luôn hay là sao bạn?
Ờ, thì mình có mua 2 cái, 1 cái, ừm, á là áo có cổ còn 1 cái là, gọi là, áo áo áo áo phông bình thường á, áo hông có cổ á bạn. Nhưng mà, ừm, mấy cái hãng lớn thì nó cũng hơi hơi, hơi hơi chát so với khi những cái <chuckles> những
Ờ, đấy. Ừm. Ừ, chắc chắn rồi, cái độ thấm hút của nó cũng khác mà, đúng hông bạn? <laughs>
Đúng, đúng, rõ ràng mặc vô tự nhiên nó mát hẳn luôn á bạn. <laughs>
Mát mà, cái chất liệu nó khác, thấm hút nó khác mà, thông thoáng lắm.
Đúng, nó mát lòng mát dạ nhưng mà nó mát luôn cả ví của mình luôn. <laughs>
Ừ, đấy, phải chịu thôi, lần đó là bao nhiêu nữa bạn?
Cái ví của mình <chuckles> thì lúc đó mình một cái, a, bộ quần áo đó thì cũng phải tầm 500, ừm, sơ sơ thôi.
Ờ. Khá là mắc nha.